Ну, с другой стороны, а что они действительно могут делать? Вот вариант такой: они могут расстелить
Так я им говорю: "Дак, может, им заняться, вот как раз, не знаю, рисованием каким-нибудь, рукоделием, пазлы какие-нибудь собирать, ч почитать, ну, даже мультики посмотреть". Это же классно всё, настроение у них также поднимется.
Или чтением. Ну, неизвестно неизвестно, какой у них там пол. Вот если у них пол, знаешь, резиновые есть такие квадратики, например, и ты на весь пол расстилаешь, или или ковёр с толстым ворсом тоже намного тише становится, если такой толстый ковёр или резиновые, м, квадратики эти лежат.
Мгм. Вот я, кстати, не знаю, что там у них. Мне кажется, просто паркет. Нет, паркет, наверное, не знаю даже. Доски какие-то.
Просто если у них паркет, то, конечно, эти дети могут тебя с ума са свести, как ты говоришь. Может быть, кстати, уже и свели немножко, ты же не знаешь?
Н-да. Д н дак я и говорю. Мне скоро нужна медитация или дыхательные практики какие-то, потому что я схожу с ума от их скачков. Н-да. Медицинская помощь, да.
И медицинская помощь тоже может понадобиться. Какие-то оздоровительные. Нет, оздоровительные уколы в м делать.
Психологическая, да? Чтоб настроение поднималось. Н-да. <grunts> Куда, в какое место капельницу мне, какие там успокоительные капельницы делают, не знаю.
Да, делают с витаминками какие-то, и всё, и <chuckles> уже знаешь, будут они там на голове стоять у себя, а тебе всё равно, тебе без разницы, ты себе. М м Да, с капельницей сидишь и отдыхаешь, улыбаешься.
А я в дзене, да, в позе лотоса сяду такая с капельницами. И медитация, н-да.
Кстати, ещё есть неплохое решение- это залить уши воском. Знаешь, воск не пропускает шум.
Как это? Так это же н опасно, наверно, нет?
Опасно, но мы же щас не об этом говорим.
Ой, я такое не хочу. Нет, спасибо.

Понятно. Ну, тогда тоже вот это мои советы вот я даю: тебе надо обязательно действительно в детской комнате, и обязательно слушай ее где-то в 9-10 вечера начинай.
Да, к э, я так и делаю, примерно.
Это самое оптимальное время, когда и потанцевать можно, и, м, чувствуешь себя прекрасно, настроение повысится. девять десять вечера.
Конечно. Конечно. А вам не поднимает музыка настроение? Вы не любите? Мгм.
Ещё, кстати, хорошая идея Люблю, люблю, конечно. Ещё, кстати, знаешь, что поднимет настроение и поможет немножко? Это вот в этой детской комнате, ну, в смысле, ты ниже, а не выше, вот где детская повыше, ты включаешь музыку на полную, а сама идёшь в гости к кому-нибудь на всю ночь.
Да, да, да. Мгм. Да. <chuckles> На всю ночь. Дак они милицию, полицию у вызовут.
А, у вас нельзя ночью музыку громко слушать?
Нет, после, э, по-моему, после 11 нельзя. То есть я в 9 могу, в 10, а вот в 11- всё, миль м полиция приедет. И мне ещё штраф дадут больше, чем за коробки.
А, это тебе надо такой Понимаю, да. Не-не-не-не, это никуда не годится. Тебе надо такой таймер поставить. Знаешь, вот, допустим, твоя музыка должна ровно в 11:00 отключаться.
Ну да.
Но с 9 до 11 это будет очень хорошо работать.
Согласна. Так, э, мне кажется, им это не понравится. Может, у нас конфликт разгорится ещё больше и опять у меня настроение испортится. Что я тогда буду делать?
Дети обычно к 9 ложатся спать. Конечно. А вдруг ваш конфликт перейдет в пламя любви?